Canlı konser deneyiminin seni değiştirdiği bir an var mı?
<clicks tongue> Ya, aslında evet. <chuckles> Geçenlerde, eee, yani, birkaç ay önce bir, böyle, bir etkinlik yaptık. Orada, eee, ben hem o etkinliği organize edenlerden biriydim hem de orada, böyle, 1.5-2 saatliğine bir DJ'lik performansım oldu. Eee, evet. Yani.
Çok güzel. Hı hı. A! Öyle mi? Bu peki planlı bir şey miydi, yoksa, böyle, sanki biraz şey gibi de söyledin, hani, "Şartlar öyle gelişti ve ben DJ olmak zorunda kaldım."
Hı hı. Ya, aslında yok. Eee, bir etkinlik yapalım dedik, bir canlı müzik olsun dedik. Yani, eee, şimdi, ben yurt dışında yaşıyorum, eee, burada bir, eee Evet. Türk etkinliği yapalım dedik. Eee, 1 tane Türk şarkıcı, yani, şarkı söyleyen bir genç bir arkadaşımızla anlaştık, bir mekân tuttuk. O dedi ki, işte, eee, "Bazen" dedi, "böyle, canlı müzikten öncesinde veya sonrasında, böyle, DJ performansı oluyor. İşte, bir DJ bulur musunuz?" falan dedi bize. Eee, arada da, böyle, 3-4 ay vardı. Ben de hemen, böyle, kendime bir DJ seti aldım, dedim ki, "Ben öğrenirim." <chuckles> Onunla kendim, eee, çıktım.
Evet. A! Öyle mi? A! Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. <chuckles> Açıkçası, ya, bu açıdan birazcık girişimciymişsin galiba. Hani, hem or bu ufak organizasyonu yapmak hem de kendine böyle bir sorumluluk almak açısından, eee, bunu bu davranışını tebrik ederim. Ama şeyi merak ediyorum, eee, bu organizasyonu kendi arkadaş grubunla mı yapmak istedin? Çünkü "Bir Türk etkinliği yapalım." eee, gibi bir şey söyledin. Yoksa, hani, daha farklı bir, eee, kitleyi de hedefliyor muydunuz?
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, aslında bizim ilk başta amacımız Ben ve bir arkadaşım yaptık ve tabii ki yanımızda da, böyle, 3-4 tane sevdiğimiz dostlarımız da bize yardımcı oldu arkadaşımla bana. Eee, aslında ilk hedefimiz Türk kitlesiydi çünkü Türk canlı müziği ve Türkçe müziklerin olduğu bir etkinlik gibi düşündük. Ama tabii ki yaşadığım yerde Türk müziklerine olan ilgi de biraz fazla. O yüzden, böyle, yabancıların katılı Evet. Yabancıların katılımıyla birlikte, böyle, bir, eee, biz aslında, böyle, 50 kişi bekliyorduk, mekânı da ona göre ayarladık falan. Ve, eee, 110-115 kişi kadar insan geldi ve Tabii. tıklım tıklım, böyle, muhteşem bir, eee, canlı müzik performansı, güzel bir canlı konser ardından da, eee, benim DJ'lik performansımla bir kapanış yaptık. Çok keyifliydi.
Hı hı. Evet. Hı hı. Çok güzel. Aha, öyle mi? Hı hı. Evet. A! Ne kadar güzel. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş, gerçekten. Yani, açıkçası sen ilk başta biraz daha, böyle, kendi arkadaş çevrene belki, işte, 50 kişilik bir, eee
Evet.
organizasyon hedeflerken aslında, eee, devamında çok daha fazla ilgi olduğunu gördün ve bunun, eee, sebebi sence böyle bir, eee, talebin, eee, beklentisinin, işte, se sende, eee, örtüşmemesi miydi yoksa gerçekten, hani, iyi mi reklam yaptınız ya da, eee, bu, eee, diğer, işte, o si sizin kültürünüzden olmayan insanların ilgisinin bu kadar yoğun olacağını düşünmemiş miydiniz? O süreç nasıl ilerledi açıkçası onu merak ettim.
Hı hı, hı hı. Hı hı, hı hı, hı hı. Ya, şöyle, eee, aslında dediğin her şey var. Ya, 1'incisi, eee, bence önemli faktörlerden 1 tanesi ücretsiz yaptık biz bu etkinliği ilk başta çünkü hafta içine denk geliyordu. Aynen. 2'ncisi kesinlikle yaşadığım yerde belli ki Türkçe müziklere bir talep var. Eee, bunu biz, ka eee, ben ve ekip arkadaşım, işte, karşılamaya çalıştık ve sonuncusu reklamlarımıza çok güzel yapmaya özen gösterdik. Ya, biraz yapay zekâ kullandık, biraz kendimiz oynadık. Tabii, tabii, eee, sonra, eee, canlı müzik yapacak arkadaşımızın, eee, işte, böyle, olduğu videoları, falan, böyle, sosyal medyada, özellikle Instagram ve gençlerin çok kullandığı TikTok, eee, platformlarında, eee, reklama çıkardık ve karşılığını da aldık diyebilirim. Aslında çok keyifli bir organizasyon oldu, eee, ve beklediğimizden daha kalabalık bir kitle geldi.
Hıı, çok güzel. Evet. Hı hı. A, öyle mi? Çok güzel. Evet. Çok haklısın. Evet, evet, ya, aslında bahsettiğin bütün detaylar çok güzel. Belli ki üzerine gerçekten hazırlanmışsınız. Yapay zekâyı da burada kullanmak gerçekten, eee, sizin işlerinizi hem kolaylaştırmış hem de, emm, size birçok alanda da, atıyorum, eee, daha fazla alternatifler de sunmuştur. Eee, sosyal medya çok belirleyici olmuş belli ki bu kitlelere ulaşmanız noktasında. Eee, sonuçta çabalarınızın karşılığını almanız çok güzel. Hani, aslında bu sürecin kendisi de senin için bir, eee, dem eee, değişimin büyük bir, eee, eee, deneyimin parçasıyken sonrasında aslında neler olduğuyla da ilgiliyim birazcık. Bu konseri ya da bu ufak organizasyonu yaptıktan sonra hayatında neler değişti? Eee, bununla alakalı olarak daha fazla ileri gitmek ister misin? Bu hissiyatlarını öğrenmek istiyorum açıkçası birazcık.
Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Tabii. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Evet, yani, şöyle, eee, bu, eee, aslında canlı konser diye başladığımız ama benim, böyle, son 1,5-2 s 1-1,5 saati, böyle, performans gösterdiğim etkinlikten sonra bu DJ'lik benim için biraz hobiden ziyade artık, böyle, hayatımda yer edinecek gibi duruyor. "Hadi bakalım." diyorum. <giggles> Evet, çünkü, eee, emm, çal çaldığımız mekândan teklif aldık, hani, "Bunu bir daha yapın." işte, hem, eee, DJ performansı hem Tabii, tabii, tabii. Hem, eee, canlı müzik söyleyen arkadaşın performansını çok beğendi. Hem kitle hem mekân çok beğendi ki mekân Türkçe bilmiyor, yani. Eee, ve ben, eee, kendimi biraz daha geliştirmek istiyorum bu konuda, yani, a mesela, dedim ya, "İlk başta DJ seti aldım kendime," diye, biraz ucuz aldım, başlangıç, eee, böyle, eee, seti aldım. Şimdi, mesela, onun üzerine gidebilirim, eee, ya da bir kursa gidebilirim belki ya da uzaktan bir eğitim alabilirim çünkü genelde YouTube platformundan Evet, YouTube platformundan aslında, böyle, eee, izleyip öğrenmeye çalışıyorum ama belki şimdi bir, eee, uzaktan kurs da alabilirim, ya.
Hı hı. A! Öyle mi, çok sevindim. Hı hı. Ha, onlar da beğendi, çok güzel. Hı hı, hı hı. Hı, anlıyorum. Evet, tabii. Hı hı. Hı hı. Evet, ne kadar güzel, çok ilginç. Hı hı. Ya, belli ki bu ufak deneyim, eee, senin açından, eee, gerçekten çok, eee, verimli geçmiş ve hoşuna gitmiş ki sen de bunun üzerine gidip, eee, belki biraz daha fazla şey öğrenmek adına hatta bir kursa gidecek kadar bile, eee, bunu, eee, hoşuna gitmiş. Eee, peki sence, eee, bu, eee, DJ'lik özelinde konuşmak gerekirse, eee, mesela, bu DJ'liği daha profesyonel bir, eee, şekilde mi sürdürmek istiyorsun yoksa bu hobilikten öteye gitmekten kastın tam olarak neydi?
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, tam olarak bu çünkü arkadaşlarım da beni çok destekledi. Yani, eee, ben kısa süre içerisinde, yani, 3-4 ayımı sadece buna verdiğim için, eee, biraz hızlı öğrendiğimi düşünüyorum ve aslında, eee, Türkçe müzikler de çaldığım için zaten çok, böyle, fazladan bir çaba gerektirmeyen bir, eee, müzik
Hı hı. Çok güzel. Biraz aşina olduğun için mi böyle düşünüyorsun?
Evet, bir de ben DJ'liğin açıkçası insanları, yani, yetenekten çok insanları coşturabilme kabiliyetine sahip insanların yapması gerektiğini düşünüyorum. Evet.
Hı hı. Anlıyorum, hani, aslında birazcık teknik detaylardan ziyade insanların hisleriyle, belki, daha rahat empati kurabilmenin, onları anlayıp onları, eee, daha da heyecanlandırabilmenin aslında başka noktaları da olduğunu söylüyorsun.
Evet. Kesinlikle öyle kesinlikle ö ta tabii ki yetenek isteyen bir iş ya da, eee, çaba, eğitim isteyen bir, eee, iş ama ben şunu da net söyleyebilirim. Yani, arkada biri eliyle, böyle, bir şeyler yapsın ben önde çalıyormuş gibi insanları coşturayım insanlar bundan daha çok keyif de alabilir, yani, hiç, böyle, suratı asık bir DJ, eee, DJ'dense hareketli eller havada, böyle, alacak mikrofonu "Haydi coşuyor muyuz?" tarzı, böyle, eee, insanları, böyle, eee, gaza getiren tabiri caizse, eee, eğlendirebilen DJ'lerin daha, böyle, eee, piyasada, böyle, arandığını düşünüyorum. Ben de biraz da, böyle, eğlenceyi seven, insanları, böyle, coşturabilen bir insan olduğumu düşünüyorum. Bundan dolayı galiba bunu artık hobiden ilerletip biraz daha profesyonel olarak belki farklı mekânlarda, farklı müzik türleriyle, eee, ı insanların karşısına çıkabilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Anladım. O kadar diyorsun. Çok güzel, çok güzel. Peki, şeyi merak ediyorum, mesela, bu süreçten sonrasında özellikle. Artık biraz daha, eee, müziği belki, eee, hobiden de öteye taşıyan bir şekilde, eee, di dinlemeye ve, eee, takip etmeye başladın. Eee, bu, mesela, senin, eee, günlük müzik dinleme alışkanlıklarını etkiledi mi? Eee, belki artık hobi alarak görmediğin için, eee, sadece farklı şeylere mi dikkat ediyorsun, işte, bu geçişlere odaklanmak olabilir, eee, ritimlere bakmak olabilir. Eee, bu tarz bir değişim sonrasında senin müzik deneyimin nasıl şekillendi?
Hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Aslında, şöyle, ben, eee, bu etkinlikte bu konserde Türkçe, eee, pop, işte, 2000'ler 90'lar 2000'ler, işte, Serdar Ortaç 90'lar Barış Manço, Sezen Aksu tarzı müzikler çaldım. Çünkü, eee
Evet. Evet, 90'ların en meşhur isimleri gerçekten.
evet, en sevilen, eee, müziklerin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki güncel, işte, Manifest grubu var, işte, güncel tabii ki yeni şarkıcılar, sanatçılar var ama eskiler, eee, bence insanları daha çok coşturabiliyor. Şimdi benim müzik tarzım genelde Türkçe rap üzerineydi, işte, dinlediğim bazı şarkıcılar vardı ama bu etkinlikten sonra artık bi biraz, böyle, iş olarak bakıyorum her şeye, yani, öğreneyim. Türkçe pop fazla dinleyeyim, işte, arada dedin ya geçişler, falan, ya "Bu şarkıdan şuna nasıl geçerim?" falan diye, böyle, biraz daha işin, eee, böyle, iş tarafından bakıyorum, yani, müz eğlenceden ziyade kafamda sürekli bu dönüyor, mesela. Eee
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Çok güzel. Hıı. Evet. Hı hı. Hı hı, anlayabiliyorum. Eee, sö bahsettiğin gibi aslında, eee, kendi müzik, eee, zevkinle, eee, bu konser deneyiminde ve DJ'lik performansında kullandığın müzikler tam örtüşmese de, eee, senin gözlemin de aslında sanırım şundan da kaynaklı olabilir. Eee, özellikle bu 90'lar 2000'lerden bahsettin. Eee, özellikle şu an, eee, konserlere gidebilecek yaştaki insanları da düşündüğünde, hani, senin çevrendeki insanların da aslında birçoğunun bu 90'lar 2000'ler eee, müzik jenerasyonuna biraz daha aşina olduğunu, eee, dolayısıyla, eee, bu kitlenin bunu talep ettiğini anlayabiliyorum. Bir de özellikle yurt dışında ı bulunmaktan bahsettin. Eee, san zannediyorum ki, eee, insanların geçmişte bağ kurabilmesi için, eee, sadece Türkçe olması değil, kendi hayatlarından da bazı, eee, şarkıların, eee, oralarda çalıyor olması lazım. Bence sen bu, eee, noktayı güzel keşfetmişsin. Eee, dolayısıyla belki sen sevdiğin müzik, eee, tarzında da bir şeyler deneseydin, eee, bir çeşit kitleye ulaşabilirdin ama şu an getirdiği aslında o yüksek enerji ve yüksek katılım belki de bu farkındalığın bir sonucu.
Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Evet. Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Evet, evet, kesinlikle öyle, yani, bir de artık şuna da bakıyorum ben. Eee, mesela, dedin ya, müzik zevkin değişti mi ya da dinlediğin müzikler değişti mi? Benim hem müzik zevkim değişti hem en eğlence tarzım da aslında biraz değişti. Mesela şimdi, evet, konserlere gidiyorum, partilere, etkinliklere gidiyorum, artık biraz ticari gözle bakmaya başladım. Yani, a, diyorum bu kadar insan buraya geliyor demek ki şu müzikleri seviyor, işte, şurada, eee, gelecek vaat ediyor şurası, şu mekânla belki ileride anlaşabiliriz gibi, böyle, kafamda senaryolar dönüyor artık. Ya, önceden giderdim eğlenirdim, işte, vakit geçirirdim, arkadaşlarımla gülerdim bir şekilde ama şimdi, böyle, daha çok gözleme dayalı, eee, bir eğlence tarzı geliştirdim diyebilirim.
Hı hı. Evet. <giggles> Öyle mi diyorsun? Hıı, anladım. Hı hı. Ha, çok güzel. Hı hı. Evet. Anladım. Bu konuyla alakalı bir şey merak ediyorum açıkçası. Sen şimdi söyleyince özellikle, eee, artık başka konserlere gittiğinden ve gerçekten gözlem yapmaktan eee, da keyif aldığından bahsettin. Eee, dolayısıyla şeyi merak ediyorum. Senin sence eğlence anlayışın mı değişti yoksa, eee, eğlenmeyi birazcık daha geri plana bırakıp açıkçası işin, eee, ilerde sen neler yapabilirsin noktasında biraz daha ticari düşünmen, aslında, bu hobinle alakalı olan ilişkini nasıl etkiledi? Yani, şu an belki bu durumdan şikâyetçi değilsin ama bir yandan da müzik alışkanlıkların, eğlence anlayışların, eee, azaldı. Acaba daha az eğlenmeye başladın mı? Ne düşünüyorsun?
Hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, aslında daha az eğlenme değil de, yani, her türlü, eee, şu an müzik çalsın eğlenirim, öyle bir insanımdır. Ama, eee, artık belli bir yaştan sonra enerjimin çok kaldığını düşünmüyorum. Yani, eee, önceden, mesela, 20-21, 22 yaşlarında, eee, sürekli, böyle, dışarı çıkardım vakit geçirirdim, uyku çok az uyurdum ya da uyuduğum zamanın bir önemi yoktu, yani, gece uyumazdım akşam, böyle, sabah bir şekilde 2-3 saat 4 saat, eee, bana yeterdi ama tabii ki yaş ilerleyince 30'lara gelince artık şey oluyor, yani, "Tamam yine eğleniyoruz ama bunu biraz azaltalım," oluyor. Eee, artık eğlence tarzım daha çok en azından şu a şu dönemde "Ya bak şurada etkinlik varmış acaba ne tarz çalıyorlar?" diye gidip, böyle, çok, böyle, abartmadan o o gece kendimi çok yormadan sadece, böyle, gözleme dayalı hafif de eğlenirsem zaten bu bana kâr kalır. Eee, bu şekilde artık eğlence tarzım da değişti diyebilirim bu hobimden ve bu, eee, ya, bu konser ve son o bahsettiğim, işte, değiştiğim etkinlik aslında benim, eee, eğlence tarzımı ve, eee, bakış açımı değiştirdi diyebilirim.
Hı hı. Hı, çok güzel. Hıı, anlayabiliyorum. Evet. Hı hı. Çok güzel. Evet, anlayabiliyorum o durumu. Hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Hı hı. Evet, anlayabiliyorum. Açıkçası, eee, söylediklerin gerçekten, eee, önemli detaylar barındırıyor. Eee, özellikle, eee, yaşla beraber gelen o do eee, birazcık daha olgunlukta diyebilirsin. Biraz daha az enerjiye sahip olabilmek ya da dediğin gibi belki uykusuzluğa daha az tahammül gerçekten belirleyici olabiliyor ama böyle hissetmen gayet normal. Eee, birçok insan açıkçası 20'lerinin sonlarına doğru özellikle kendilerini geçmişteki performanslarıyla, geçmişteki enerjileriyle kıyasladığında benzer şeyler, eee, deneyimlediklerini söylüyorlar. Dolayısıyla bu konuda en azından, <swallows> eee, kötü hissetmeni gerektirecek bir, eee, durum yok. Eee, bu aslında hayatın bir parçası gerçekten ve bir yandan da, eee, söylediğin gibi insanların hayattan aldıkları zevkler de zamanla, ııı, değişebiliyor. Bu belki senin dediğin gibi bu konser deneyimiyle de biraz ilişkilidir ya da belki de ha hayatında artık yavaş yavaş biraz daha farklı müzik türlerini dinlemeye başladığın bir süreç de olabilir ama genel olarak şu an geldiğin noktayı, eee, kısa bir süre öncesiyle kıyaslarsan bu değişiklikler vs. hani, hayatına girdikten sonra özellikle bunlardan mutlu musun? Sence bu deneyim, eee, seni artık başka bir insana, eee, çevirme noktasında bir yere taşıdı mı?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Evet. E, kötü değil de, evet. Kesinlikle öyle. Tabii. Hı hı. Tabii ki, evet. Hı hı. Aslında evet, yani, sonuçta öncesinde, böyle, daha çok, eee, anı yaşamaya bakıyordum, yani, o an eğleneyim gerisinin önemi yokmuş gibi ya da, işte, çalan müzikleri çok, yani, seviyorsam, böyle, hareketliyse dans edebiliyorsam arkadaşlarımla gülüp eğlenebiliyorsam bu benim için yetiyordu. Ama şu anda hem bunu biraz yapıyorum hem de, eee, biraz daha, böyle, detaylı inceleyebiliyorum, yani, "Ne yapıyor bu insanlar, neden bu tarz müzikler?" ya da çevreme bakıyorum. "Ya, bu insanlar bu müzikte nasıl dans ediyor, eğlenebiliyorlar mı, şarkıya eşlik edebiliyorlar mı?" Ya, aslında biraz daha, böyle, hem ticari gözle bakıyorum hem de eğlence gözü eğlenceyi birleştirip, böyle, keyifli bir, eee, vakit geçirmeye çalışıyorum artık.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet, gerçekten öyle. Hı hı. Hı hı. Anlıyorum, eee, gerçekten bu, eee, ufak, eee, etkinlik senin açından çok büyük, eee, değişimlere gebe olmuş, eee, umarım devamı gelir, bu arada, şimdiden, başarılar diliyorum sana.
Tabii. Evet. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.